あのちょっとご相談したいことがありましてね。あのほんとに、まあ、よくあることなのかもしれませんけど、夜にいっつもスマホを見続けちゃって、あっという間に30分とか1時間とか経ってて、なんか、ん、頭が覚醒しちゃって寝付けないっていうことがよくあるんですよ。でね、それ悪い習慣なので、もちろん変えたいって思ってるんですけど、なかなか難しくて。<chuckles>
ええ。 うんうん。 ああ、うんうん。 ええ。 そうですよね。やっぱりこう、スマートフォンとかってね、もう身近にあって当たり前のものだからこそ、いざね、夜寝る時でも手放すってなったら、やっぱり難しいですよね。
ええ。 ええ。ええ。 うーん。 うーん、うんうんうん。そうなんですよ。ほんとにスマートフォンってね、もう、皆さんそうでしょうけど、いつも持ってますからね。私も、もう出かける時なんか首から下げてますし、家でもね、やっぱりすぐそばに置いて、やっぱ、しょっちゅうメールとかね、色んなもんチェックしてますからね。で、だから、その習慣普通なのかもしれないけど、やっぱり、あの何て言うの、ブルーライト？あれがね、出てるって言いますしね、スマホは。
はい。 そうですよね。 うんうん。 そうですよね。ま、やっぱりね、うん
だから寝る前に見ちゃいけないんですよね、本当はね。
そう、良くはないんでしょうね。ちなみにね、やっぱり、こう、夜、スマホ見ちゃってなかなか寝付けないなって、こう、思い始めたのって、いつ頃からですか？
うーん。 はい。 そうですね、多分、ここ1、2年じゃないでしょうかね。うん、ほんとにスマホに私も依存しちゃってます、結構、今。
うんうん。な あ、そうなんですか。大体ね、ええ、こう寝る前にね、こう、ま、大体ベッドとかで見ることも多いのかと思うんですけれども、そういった時に見てるアプリとかってどういったものが多いんですか？
依存してますねえ。 うん。 はい。 はーい、はい。え、大抵見るアプリって言いますとね、あの、スマートニュースっていうのかな。ま、私 Android なんですけどもね、ええ。スマートニュースっていうアプリがあって、それに結構いろんなニュースが載ってるんですよね。でね、それを見出すとね、止めらんなくなっちゃうんです、ほんとに。
ええ。 うんうん。 ああ、確かにニュースをこうね、スクロールして見終わったら、また関連記事とか出てきたりしてね、ついついまたそういうのを見ちゃうんですよね。
うーん。 うーん、はい。そうなんですよ。結構ね、何か、ああ、何かこれも面白そうとかって思って、次々にね、あのクリックしちゃうと、またね、その読むのに5分ぐらい絶対かかりますからね。あっという間に、もう30分、1時間経っちゃってますね、ほんとにね。
ええ。 ああ、確かにもう文字通りね、時間が溶けるっていう感じだと思うんですけど。普段だと、大体何時ぐらいに、こうね、こう、寝るお布団に入られて、大体何時ぐらいにまた入眠みたいな感じのルーティンというかね、そういう流れになってるんですか？
うん。 うーんうーん。 うん。 はい。 はい、はい。 え、あの、大体布団にはね、あの、わベッドじゃないんですけど、お布団に入るのは、大体11時30分くらいですね。で、ちょっと遅くなると12時過ぎちゃいますけどもね。で、私寝付くのに時間かかるんですよ、いっつも。<clears throat> うーん。
うん。 ええ。 ああ、そうなんですね。ってなるとやっぱね、ついついスマホに手が伸びちゃいがちですよね。
うん。 そうなんです。まず、ま、何となくね、ちょっと1日の締めくくりに、その、スマートニュース見ようかなって気になっちゃって見ると、まあね、あっという間に時間経っちゃうんですけど「ああ、寝なきゃ、もうそろそろ寝なきゃ」と思って寝ようと思うと、結構眠くなかったりしてね。そうすると、寝付くのに、もう、ひどい時、1時間とか2時間とかかかっちゃいますね。
うん。 ええええ。 ああ、そうなってくるとね、また寝なきゃ、寝なきゃっていう焦りも出てきて、ますますね、寝づらくなっちゃいますよね。
うん。 はい。 はい、そうなんです。焦りが出てきちゃってね、焦りが出るとますます悪いんですよ、ほんっとに。
うんうん。
ええ、余計眠れなくなっちゃう。
そうですよね。ちなみに寝起きとかはいかがですか？起きる時間とかその起きた後の気分とかね。その辺りはどうでしょうか？
うーん。 あ、はい、はい。 うんうん。あの、私ね、寝つき悪いんですけどもね、寝起きはいいんですよ。寝起きはとっても良くってね、あの、ま、低血圧なのに割と寝起きは良くって、あの、本当に朝ね、結構6時30分から7時30分の間には、割とパッと目覚めちゃうんですよ。そして割とすぐ起きられます。うん。
あ、そうなんですね。ええ。 あ、そうなんだ。ええ、そうなんですね。じゃあまだね、その、朝に影響は出てないところなんですね。そのスマホに関しての、睡眠の質がちょっとね、落ちがちなのかなとは思いますけれども、それでも朝はね、気持ちよく起きられてるんですね。
うん。 うーん、<smacks lips> はい。 うん。はい。 うーん。 でもね、さすがにね、ねつ寝つきがものすごく悪くって、あの、2時間3時間かかってね。で、夜中の2時とか3時になって「ああ、これじゃいけない」と思って、睡眠導入剤とか飲むと、ま、そうですね、ま、それから多分、30分以内ぐらいに寝付くんですけど、起きた時やっぱりね、ぐたっとしてますね。
うん。 はい。 ああ、確かに、ま、うん。
ぐたっとして、ま、目は覚め覚めて起きられるんですけれど、やっぱり調子悪いですよ、その日は。
あ、そうなんですか。やっぱりね、睡眠時間、大体3時間とかそのよじかんぐらい？そのおっしゃっていただいた時間だとそのくらいになるとは思うんですけど、大体最低限ね、どのくらいの時間確保しないと次の日の行動辛いなあみたいなのってございますか？
うん。 うん。うんうんうん、はい。 ええ。 うん。 はい、そうですね。私の場合は、やはり5、6時間は寝たいですね。あの、もちろんね、一般的には、もう、7時間とか8時間寝る方いらっしゃるでしょうけど、私はね、そこまで寝なくても大丈夫なんですよ。でもやっぱり、6時間は寝たいですね。
うんうん。 ああ。 なるほど。じゃあね、ご自身としてはしっかり6時間確保したいんだけれども、やっぱ布団に入ってからね、なかなか寝れない時間とかでね、ついついスマートフォンとかいじっちゃうと、やっぱ睡眠時間っていうのはね、どうしても短くなりがちになってしまうんですね。
ほんとは、うん。 うんうん。うーん。 はい。 ええ。 はい。 はい、そうなんですよ。だからほんとにね、あの、自分でもね、いけない習慣だと思ってるんだけれど、なかなかこれがやめられないっていう状態ですね。<chuckles> はい。はい。
うんうん。 <laughs> そうですよね。うんうん。ちなみにね、このスマートフォン、今ね、寝られる直前に、こう、見るようになって、ちょっと寝にくくなったっていうのをお聞きしたのが、1年から2年くらい前だっていうお話を先ほど伺ったんですけど、それより以前ってね、寝る前のルーティーンとかそういったものっていうのは、また違ったんですか？
うん。 はい。 はい。 ええ。 はい。 あ、それ以前はですね、ああ、ま、だから、あんまり特にスマホを見るっていう習慣はなかったと思うんですけど、でもなんとなく、ま、布団に入って寝ようとする
うんうん。
ま、でもね、なかなか寝付けないっていう感じでしたね。うん。ま、もともと寝つきはすごく悪いんですよ、私って。うん、うん。
ああ、なるほど。 ええええええ、そうなんですね。
うん。で、スマートフォンは見てなかったけれども、ま、やっぱりね、なんか色んなこと考えちゃって。ええ「今日は、何かあんな失敗しちゃったな」とか思ったり、またはね、あの、これから先の予定の中に何か不安な要素があると、それをどんどんどんどん、こう考えちゃったりしてね。ええ、心配になって眠れなくなる。そういうパターンが割と多かったですね。
うんうん。 ああ 確かに。 なるほどね。確かに横んなって暗い中、目つむるとね、その日あった嫌なこととか、ぐるぐる次の日やらなきゃいけないこととかね、考えちゃったりして、結構そこからね、嫌な気持ちになって寝れなくなるっていう悪循環がね、出てしまう時もありますよね。
うーん。 はい。 うーん。 うーん。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
うんうん。 ええええ。 なるほど。確かにそうなってくるとね、結構こう、やっぱり寝る前にね、嫌な気持ちとか、そういうぐるぐるになってしまわないようにするためにも、寝る前の時間っていうのをね、結構、有効活用するといいのかもしれませんね。
はい。 はい。 うん。 そうですね。寝る前の時間をね、もっとリラックスするとか、やっぱりね、あの、雑念を払うような方向にしなきゃ駄目ですよね。うーん、はい。
うんうん。 そうですね。そま、ほんとにそれこそストレッチであったりとか、あとはお香を焚いてね、その香りをちょっと嗅ぐとリラックス効果とかもあるので、そういった形で、こう体をリラックスする方向に向かっていくと、あの、心地よい自然なね、睡魔に、こう、体を委ねて寝ることもできるかもしれないですね。
うん。 お香、うん、うん。 うーん。 うん。 うん。 うん。 はい。 はい。え、何か私もね、寝つき悪いんで、ま、それなりに一応ね、何かいい方法ないかなと思って調べたりして、色々試してみたんですね、うん。それでもちろんストレッチとかもやったし、あと、呼吸法？横になってね、ほんと呼吸に集中するっていうか、そういうこともやったりとか、あとね、アロマもやってみたんですけど、でも、さっき何かお香っておっしゃったんでね、ちょっと興味を持ったんですけど、お香ってアロマとどう違いますかね？うーん、うん、何が特別
うんうん。 はい。 ええ。 そうですね。お香となると、ま、実際にこう、火をつけてね、燃やすので火事の危険性とか、火元はしっかり管理しなければいけないんですけれども、でもやっぱり、今ここ最近だとまたブームも来ていて、白檀とかね、そういうお線香みたいな香りももちろんありますし、あの、ま、季節ごとにね、今の時期とかだと紅葉、楓とかの香りがするようなね、結構自分に合った香りとかっていうのを見つけやすくなっているのかなあとも思います。それもひとつ、そう、お香の良さかもしれないですね。
はい。 あ、ブーム？はあ。 ええ。 ええ。 へえ。 はい。 ああ、そうなんですか。 ふうん。なんかね、ま、アロマは割となんか前から、ちょっと家で試したことあるんですけど、お香ってね、焚いたことなくって、ほんとにお香っていうと、もう、お線香ぐらいしか知らないんですよ、私。だけど、もう、お香だってね、今の時代、多分ね、その、さっきおっしゃったみたいに、色んなのがあるんでしょうしね、多分自分に合うお香もあるんでしょうね、きっとね。
うんうん。 ええええ。 そうですね。 うんうん。結構ね、そのお香をつけてみると、結構そのお香の香りとか煙がね、こうのんびり、こう、自然な形で上に上がっていくので、そういったものを見る時間とかね、それに集中する時間にしてみると、意外とスマートフォンを見る時間から、そういったお香とかの自然な香りとか、あの煙のくすぶりとか、そういった方向に意識を向けるっていう風にちょっとずつね、変えていくこともできるかもしれないですね。
うん。 うん。 うん。 はい。 ああ。 ああああああああ。ええ。 へえ。 うーん、うん。 ふうん。わっ、なんかいいですね。そのお香の煙を見て心を静めるって、何かすごくね、心に刺さるものありましたよ。うん。うんうん。だってアロマだったら、アロマは特にね、煙なんかないでしね。単に匂いが、こう、香りが広がるだけでしょ？それでアロマの中には結構科学的に作ってるものなんか多いですからね。だけどお香だったら割と自然のものが多いんでしょうね、きっとね。
うん。 あ、良かったです。実際にやっぱりね、あの、ええ、ええ。 うん。 そうですね。 あ、そうですそうです。自然由来の、この、木であったりとかね、ええ、炭あの竹炭なんかを混ぜていたりとか、そういう花のね、香りが出るよう花を練っていたりとかそういった練り物をね、混合していろんな香りとかを出していたりするので、あの、体にもね、環境にも、あの、悪いものは入ってないですね。
ああああ。 自然由来の、ああ。 うーん、ううん。 はい。 ええ。 はい。 うーん、<smacks lips> なるほど。体には悪いものは入ってない。はい。それに自然のものを使ってるとか、あと、その煙もね、煙も不快じゃなくって、その煙がこう登っていくところを見て、心を静めるっていうのが何かすごい良かったですね。なんか私もね、そのお香？あの、お香ってそんなに、まあ、どこでも売ってるわけじゃないけれども、多分、デパートとかに行けば絶対ありますよね、お香のコーナーみたいのね、うん。
うんうん。 ええ。 うんうん。 そうですね。デパートだったり、あと、ここ最近だと結構ね、あの、観光のお土産屋さんとかでもね、お香がその地域で売られてたりするので、自分用に買っても、こう、お土産用に買っても、結構いろんな方法があると思いますよ。
はい。 ああ。 あい。 ああ。 はい。あ、そうですね、結構お土産屋さん中で見たことあります、そういえば。なるほど。そしたらちょっと、どっかに行った時にね、あの、関心持って探せば絶対ありそうですね。うーん。
うんうん。 そうですね。大体ね、あの、お香は、ま、燃えて最後無くなるまで、10分から長くても15分かからないぐらいかなあっていうぐらいの時間で終わるので、うん、寝る前にね、お香に火をつけて、で、携帯はちょっとね、こうベッドからベッドとかお布団から少し離れたところに置いて、その煙とかお香の香りに集中をしながら自然な睡間に身を委ねると、そうするともしかしたらね、え、ちょっとこう、気持ちよく、こう、夜ね、寝る体勢にも入れるかもしれないですね。
うん。 うーん、うんうん。 あ、そうなんですか。はい。うん。 うん。 うん。 はい。 はい。 はい。 自然な睡魔、はい。 うん、うん。 はい。あ、いいですね。ええ、何かとってもね、あの、ほんとにやってみたいという感じがしてきました。何か今日はね、あの、私の本当に、あの、ま、何ていうか、ま、長年の、ま、悩みでもあるお話話を聞いていただいて、しかも何かお香というね、何か新しいアイテムに関心を向けさせてくださってとってもありがとうございます。とっても参考になりました。
うんうん。 あ、いえいえ。 あ、それは良かったです。お役に立てたようで何よりです。
あ、はい。 はい。え、ありがとうございました。では失礼いたします。
はい。